Ay ewan ko sa kaniya, do'n niya gusto, eh. Ako 'yong pinapalipat niya do'n, eh, hindi na ako nagtanong. <laughs> Pero nabanggit mo 'yong ano ha, 'yong, sasali ako sa mga zumba. Ano, gusto ko rin naman sana 'yan kaya lang hindi ko hilig, kasi masasakit na 'yong mga paa ko.
<laughs> Ay gano'n. Bakit? <laughs> Sa oh? 'Yo O? Hmm. Mhm.
Oo.
Ay naku, 'yan tayo, oo. Mga problemang ano, ah, pang-ano na, 'yong sumasakit 'yong mga paa, 'yong mga tuhod, okay. Ano siguro yes, ah, i-try mong ano, maghanap na lang ng ibang ano, ah, pagkakaabalahan na 'yong lumalabas ka, para madami kang nami-meet na ibang tao, ganiyan, marami kang nakakausap. So, para ano 'yon, ah, magugol mo naman 'yong oras mo sa ibang bagay at hindi ka 'yong sa laging sa bahay lang, ganiyan. Kasi, the more kasi na nasa bahay ka lagi ka lang nagwo-worry ng kung ano-ano, minsan nagwo-worry ka lang ng mga bagay na hindi pa nga nangyayari, eh, alam mo 'yong masyadong advanced thinker na kumbaga. Mga gano'ng bagay, oo.
Oo. Oo. Oo. Inaalala ko naman, eh. Hmm? Oo nga. Oo nga, eh. Naiisip ko nga 'yon, eh, oo. Pati nga 'yong pagsu-zumba, eh, baka ma-injured ako, 'yon inaalala ko, ay naku baka mamaya ma-injured ako.
Mm. Eh, isa oo. <chuckles> Ah, oo.
Mga gano'n.
Tama nga din naman. Pero s kunwari sa simbahan, ah, baka gusto mong sa subukan na maging active sa church ninyo. 'Di ba, hindi lang kasi Sunday 'yong paglabas-labas do'n, eh, minsan ang daming activities din sa simbahan. So, puwede kang ano do'n, mag-join din doon.
Hmm. Hmm, puwede rin. I-tatry ko nga. Sige.
At saka ano, 'yong mga kaibiga parang nabanggit mo din pala kanina, 'no, parang nagsasawa din pala 'yong mga kaibigan mo na ano, paulit-ulit kang pinapakinggan. A wala ka bang ano, 'yong talagang very close friend kung saan 'yong ayan, 'yong maiintindihan nila kahit paulit-ulit 'yong mga problema mo? Ah, okay.
Mm. Ayun. Mga close friend ko 'yon, kaya lang, siguro dahil gano'n magsalita. Pero, okay lang naman sa akin.